Ой, знаешь, хочу поделиться с тобой проблемой, которая меня беспокоит. Вот меня так часто прерывают, когда я отдыхаю, что у меня ощущение, что я не отдыхаю практически никогда. Я от этого уже, знаешь, так устала, э, потому что дома чаще всего кто-то есть, да, я живу не одна, у меня есть муж и ребёнок, да, ему 7 лет. Вот. И ему часто что-нибудь нужно от меня, да, или там от папы. Вот. И получается, что там я могу прилечь отдохнуть, да, и он ко мне подбегает, что-нибудь спрашивает или говорит: "Иди приготовь мне еды!" Или там: "Почитай мне!" Или там: "Поиграй со мной!" Н вот. И ну, не знаю, я могу, конечно, иногда там спрятаться в ванной, принять ванную, да, но это там длится минут 15, да, и я могу иногда слышать там за дверью, э, как там ребёнок меня зовёт и так далее. Вот. И в общем, в итоге у меня ощущение, что отдыха нет примерно никогда. Э, просто когда ребёнок уходит в школу, у меня есть, конечно, 5 часов времени, но в это время у меня куча разных дел. Да, там и навести порядок, плюс я ещё работаю, я работаю из дома, да, я фрилансер. Э, нужно и еду приготовить, и там кучу ещё всего. Э, и за эти 5 часов тоже мне не удаётся, знаешь, как-то так полноценно отдохнуть. Я там не буду никогда утром наливать себе ванную, там свечи зажигать и всё прочее. Да, то есть я могу, конечно, там прилечь, но как будто бы мне вот этого отдыха недостаточно. Да, плюс ещё вот когда его нет, я и хожу на спорт, да, то есть вообще дела просто одни за другим. <chuckles> Вот. И не знаю, что с этим делать на самом деле. Вот хотела с тобой посоветоваться. Может быть, я что-то неправильно организую там или как-то неправильно границы ставлю. Вот не могу понять, запуталась и подустала от этой ситуации. Вот. В общем, буду рада абсолютно любым советам на эту тему.
Мгм. А чаще всего, я так понимаю, прерывание происходит именно из-за ребёнка, да? То есть ребёнок постоянно что-то хочет: "Мам, мам". Привычное.
Ну не всегда. Иногда, конечно, и муж может, потому что, о, я могу быть за компьютером, да. Я могу работать за компьютером, а, может быть, я смотрю там какое-нибудь видео, и он не знает, да, может, я фильм смотрю, и он, конечно, меня может прервать, да. Ну, на самом деле я его и тоже прерываю. Вот. Поэтому, ну, в общем, из разных источников прерывания возникают. Ну, кстати, ещё прерывания, знаешь, от телефона, всякие сообщения, звонки. Я не выключаю, допустим, в нём звук, потому что это могут быть рабочие вопросы, да, э, просто важные звонки там: от семьи, из школы и так далее. Ну, в общем, еще телефон нарушает мой покой.
М. Ну да, телефон- это, на самом деле, стандартная история. Это тот случай, когда, если в рабочем процессе важно отключать уведомления, которые не касаются, например, рабочего момента какого-то, да. Например, там, Инстаграмм- вряд ли оттуда что-то, если не работаешь с Инстаграммом, придет. И ва уведомление отключать, потому что это действительно может отвлекать, э. Та так у всех, я думаю, происходит. Ну тут надо либо управлять этим, э, механически, отключая уведомления, либо, если получается просто не обращать внимания- то просто не обращать внимания.
Согласна. Ну да, согласна. Я стараюсь, конечно, отключать, да, но не всегда получается. Иногда там я выключаю звук, но, а, бывает, что смотрю на телефон, да, и он всё равно отвлекает, и это так, ну, мешает тоже отдыхать. Но вот видишь, я не могу выключить, потому что может быть звонок из школы вообще с любого номера абсолютно, а, поэтому я не выключаю полностью телефон.
Ск Мгм. А чаще всего это прерывание происходит именно в отдыхе? То есть как будто бы ты именно отдохнуть не можешь, э? Вот когда ты работаешь, ты, я так понимаю, сама дома, и никто тебя не отвлекает, да?
Ну да, поработать у меня сосредоточено получается лучше, чем отдохнуть. Да, но, видимо, знаешь, там, н не знаю, понимание, что это именно моя профессиональная деятельность, что это важно. Да, но вот, как бы, хорошо бы мне, конечно, и к отдыху так же относиться, вот, но пока не получается.
А ты что-то уже пробовала, как-то договариваться, э, с семьёй, какой-то, там, прописывать график, э, визитов ребёнка к тебе и мужа?
Ну, знаешь, п прям так вот строго нет. Ну да, может быть, знаешь, иметь см смысл поговорить, да, и, может быть, договориться на какие-то моменты, когда, допустим, они идут гулять, а я целенаправленно отдыхаю, да, вот можно так, например. Н ну да, просто а потом я могу, например, да, пойти погулять с ребенком, а вот, а муж будет отдыхать. Ну да, хороший вариант, согласна, да, можно попробовать. Супер идея.
А вообще, в большинстве случаев, когда, например, там, ты принимаешь ванную и стучится, э, ребёнок, как ты обычно на это реагируешь?
Ну, знаешь, в моменте спокойно, я, там, не кричу, конечно, там, да, оставьте меня в покое. Н ну, как мой отдых, как бы, нарушается, да, конечно, меня это тревожит, с одной стороны, да, я просто стараюсь потом перенастроиться, да, там, я включаю обычно какую-то музыку расслабляющую, там, свечи зажигаю, но потом просто после этого я говорю своему мужу, слушай, ну, ты же знал, да, что я в ванной, что, там, я хотела расслабиться, отдохнуть. Да, ты мог, там, не знаю, какую-нибудь сказку ему почитать, например. Да, и ну, в общем, да, реагирую спокойно, договариваюсь на будущее. Но, вот, но иногда срабатывает, а иногда нет.
Ну, тут, конечно, да, вариант только, а, это какие-то внутренние семейные правила, например, либо договариваться, э, с мужем, как бы это странно ни звучало, но, на самом деле, работает, э, если работать с ребенком, проводить время с ребенком посменно. Там, полдня там, сегодня полдня утренние твои, ты собирай в школу, вечер мой. Ну, то есть, как бы, делегировать друг другу по полдня, э, обязанности за ребенком, кто ответственный в этот момент, потому что 7 лет, наверное, еще маленький ребенок, достаточно, чтобы договориться и ожидать, что ребенок будет ответственно нести эту договоренность, еще рановато, но, в целом, в дальнейшем, да, это по чуть-чуть начинает и проговаривать, мне кажется, было бы неплохо с ребенком, что у нас есть, там, время, там например, с 5 до 6, или, там, с 6 до се -ра, когда, э, ты можешь задавать любые вопросы маме, обсуждать, рассказывать, но вот здесь вот, этот промежуток времени займи себя сам, это классно ребёнка учит, э, самоорганизации, развлекать себя как-то, и у тебя будет свободное время, ты будешь знать, что у тебя есть чёткий час, когда мама неприкосновенна.
Ну да. Ну да, кстати, да, можно, да, с ребенком вообще уже договариваться, он уже, в принципе, понимает. И, м, я думаю, я попробую ему давать какие-нибудь дела, которые его будут увлекать. Там, например, какой-нибудь новый конструктор "Лего", там, можно достать из запасов. И, да, вот это его может увлечь надолго. И в это время, да, кстати, даже можно почитать книгу, например. Вот, ну, ты права, да, я, конечно, буду больше разговаривать с мужем и с ребенком, вот, и, надеюсь, что это сработает.
Да, ну, то есть, действительно, надо какие-то себе временные пр промежутки выделять. Мне кажется, должно получаться. Может быть, там, не сразу это, может быть, какой-то час в ванной, но хотя бы, там, начиная с 15 минут, с 30 минут, когда вот это вот время, там, "мы маму не трогаем, потому что мама, м, свое время для себя, мама перезагружается". Ну, вот в такие моменты просто договариваться. Ну да, и, конечно, в первую очередь, договариваться с мужем, потому что тут от взрослых важнее всё-таки это регулировать, чем, э, с ребенком.
Да, супер. Ну да, конечно. Знаешь, потому что я уже так устала и понимаю, что мне это время нужно, а, потому что невозможно, да, 24 на 7 быть вот в таком стрессовом состоянии, постоянно в каких-то делах, что-то делать. Да, и вот надеюсь, что у меня наконец такие моменты появятся. А, и не знаю, буду пробовать еще и утром, конечно, находить какое-то время, когда вот вообще никого дома нет. А, может быть, попробую какие-то медитации, да, м, потому что они, говорят, очень помогают, знаешь, очищать ум, вообще, успокаиваться, и никто не прерывает. Вот. Спасибо тебе.
Ну да, такие такие вещи, действительно, лучше оставлять на период, когда никого нет. Я имею в виду медитация, где нужна тишина, потому что тут договориться сложно будет, конечно, с семьей, чтобы все помолчали, пока мама медитирует. Но, в целом, да, а вечером потихонечку договариваться как-то <tsk> вести коммуникацию. А касательно телефона еще хотела сказать, что тут, как бы, наверно, это на сегодня популярная очень, э, вещь, когда люди отвлекаются на телефон, потому что в телефоне сейчас у нас абсолютно всё. И это как, э, наверно, без телефона оказаться, как без рук. И со школы могут позвонить, и по работе написать, то есть там всё-всё-всё у нас завязано. Но делать хотя бы какие-то себе перерывы. Если я сейчас, там, хочу посмотреть фильм, и уже у меня нерабочее время и ребенок дома, то я могу себе экраном вниз его, выключить звук, положить и побыть без него. Это тоже очень важно.
Да, конечно. Ой, да, ты абсолютно права. Да, иногда бывает, что я включаю фильм какой-нибудь, да, и там какой-нибудь неинтересный момент, и ты уже берёшь телефон, и уже полностью в телефоне, и фильм пропустил, да, и время отдыха упущено. Так что ты абсолютно права. Да, и, наверно, когда я с ребёнком буду, я тоже буду стараться отключать телефон там, да, переворачивать его и оставлять без звука, потому что это невероятно отвлекает, да. И даже может быть, что и семья твоя тебя не трогает, там ребёнок не трогает, муж, ну от а ты отвлекаешься на телефон. Вот, и получается уже время не такое качественное. Вот, абсолютно с тобой согласна, да.
Ну да, это правда. И, кстати, дети ещё часто тоже могут отвлекать, э, потому что они не получили качественное время с кем-то из родителей. Например там, я прекрасно понимаю, как это, когда сидишь с ребёнком, он рассказывает какую-то историю со школы, а хочется параллельно где-нибудь поскролить ленту "Инстаграма". И ребёнок не получает на 100 % времени. Может быть, иногда отложив телефон и 15 минут проведя с ребёнком, он насытится, и тогда уже не будет дёргать в момент твоего отдыха.
Ну да, п ты права. Да, конечно, качественное время- это важно. Да, и тут важно и с ребенком качественно пообщаться, и дела закончить, да, и отдохнуть. В общем, всё должно быть, м, просто, да, не смешано. Вот тут важно, да, соблюдать границы вообще везде: и свои границы, и границы работы, и границы домашних, э, вот этих вот взаимоотношений, да, и границы отдыха. Слушай, спасибо тебе огромное, что ты мне дала столько советов и вообще обсудила со мной этот вопрос. Э, мне было очень приятно, что, э, ты так в вошла в моё положение и столько всего посоветовала. Я уверена, что эти советы мне помогут. Спасибо те большое. Обязательно буду обращаться ещё.
Рада была с тобой пообщаться, выслушать тебя. Очень верю, что у тебя всё получится! Выстроить правильно все правила и границы в семье и качественно отдыхать.